Ouais, c'est c'est c'est c'est réel, hein, c'est
Et heu, si on a une parfaite. Là, ça va être compliqué.
Mmh. Mmh.
Ça va être compliqué dans le sens où, heu, bah s'il y a quelque chose de mal qui nous arrive, on va pas on va ben, on va s'en souvenir.
Mmh. Ouais. Ouais et on va pouvoir réagir, heu, face à si si ce genre de situation. C'est c'est c'est comme ça que moi, je vois, en tout cas, heu, les choses. Tu vois? Mais heu, mais après, heu, si, heu, toi, tu as une mémoire parfaite et que tu te souviens de tout et qu'à chaque fois que, par exemple, tu as quand tu as, heu, tu as, mmh, <clicks tongue> tu as vécu, heu, une situation, heu, difficile et que tu es tu t'en rapproches et que tu tu te sens un moment d'angoisse t'envahir. C'est que ton cerveau est en train de te rappeler que bah, en fait, ça, c'est un moment, heu enfin, comment dire? Tu te souviens de ce moment angoissant et puis tu te bloques. C'est pas c c'est pas ce que la réaction que je voudrais avoir, tu vois? En tout cas, si j'ai une mémoire parfaite. C'est plus une réaction où, heu, voilà, j'ai analysé, heu, la situation et j'ai déjà trouvé le la solution à mon problème pour pouvoir, heu, <clicks tongue> allez hop, avancer et puis, heu voilà, c'est ça. Je trouve que c'est un bon moyen ent en au en aussi de, hem, réussir à surmonter des événements qui des événements difficiles.
Ouais. OK. OK, y remédier, quoi. OK. <clears throat>
Tu vois ce que je veux dire? Le fait le fait de se de se souvenir.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Mmh.
Bah, avec le temps, tu t'habitues. Avec le temps, tu oublies pas, mais tu apprends, à vivre avec.
Mmh.

C'est une amnésie complète, quoi.
Ouais ouais, mais et et de et
Bah j'ai connu une personne qui avait une amnésie partielle partielle. En fait, elle s'est pas enfin, elle a elle a, heu, oublié des choses, mais d'une période bien précise quoi, après l'accident.
Mmh mh. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh mh.
Et je pense que c'est son cerveau qui a supprimé enfin pas supprimé, mais qui a bloqué l'accès à ses à ses souvenirs pour la protéger.
Mmh mh. Ouais. Ouais? Pour la protéger, OK.
Et souvent, il y a des personnes qui avec une amnésie partielle, ils vont faire des séances de d'hypnose. Et l'hypnotiseur l'hypnotiseur il va débloquer heu, l'accès à s à à ses souvenirs quoi et c'est aussi que c'est pas supprimé, c'est juste que ton cerveau il va bloquer l'accès à ses souvenirs.
Oui. L'hypnose ouais, c'est vrai que l'hypnose ça fonctionne bien! Mmh. Mouais, ouais. Et il va bloquer l'accès et tout ça. Donc heu, c'est voilà heu. Mais heu mais c'est quand même, tu vois c'est quelque chose, heu, je je je je trouve heu waouh, je je j'arrive pas à imaginer. Je c'est fascinant, mais bon heu, c'est on a étudié qu'une petite, une toute petite partie de notre corps hein. On a on a on en a il en reste quand même une grande partie et heu, c'est l'un des organes les plus complexes, heu, de notre corps. On arrive toujours pas à le comprendre
C'est fascinant. Oui.
que, heu, je je et puis j'aimerais pas qu'on trifouille dans ma m dans dans mon cerveau pour chercher des choses. J'ai, mmh sachant que c'est c'est les par là, c'est le centre, heu, de tout. Donc heu imagine, on t on t'ouvre le cerveau parce que
Ah. <chuckles> À sur les de l'hypnotiseur?
Quoi?

Ah oui avec mmh mh, mmh.
Et c'est ça qui va te permettre d'avancer
Mmh mh et heu, je
et avoir une alors les, heu le côté positif, c'est que je sais pas si avec ça, tu as une mémoire photographique ou pas, mais bah tu as une super en fait, tu peux retenir plus de choses que qu'une personne.
Mmh, mmh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais mais heu ouais, une mémoire parfaite hein. Tu vois? Ouais, c'est, heu, tu te souviens tu te souviens de tout, tout, tu tu tu tous les informa tous les informations que tu as qu'on qu'on qu'on t'a appris, qu'on tout, tout, c'est, heu, pou pour moi, c'est c'est quelque chose, tu vois, de l'ordre de de l'impossible, mais je sais qu'il y a des gens qui ont qui ont ce genre de faculté. Tu vois?
Ouais.
Heu ouais. Tu vois, heu, je je je pense que quand depuis toute petite, je suis un peu, heu
Ouais, tout tout à fait.
heu, fascinée par ces gens qui ont, heu, tu vois des, on va dire des super pouvoirs quoi. Ils ont le nez, heu, le nez parfait, l'oreille absolue, enfin le le le nez absolu, l'oreille absolue. Ils ont, tu vois, des, tellement, tu vois, des capacités que tu heu, nature le ouais, le nez par le nez parfait, mais le nez, le nez divin, un truc comme ça? Non, pas le c'est le palais divin
Le nez parfait?
c'est, heu, le nez absolu, quelque chose où tu hem, ça te permet de reconnaître en fait, heu heu, à chaque fois que tu sens une senteur, heu, tu ça tu tu tu peux reconnaître qu'elle est, heu, qu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sens. Tu vois?
Ouais. Ah bah c'est un odorat développé non?
Ouais, c'est un odorat super développé, mais ça s'appelle, normalement, le nez
Je connaissais pas cette, heu, cette appellation.
Ouais, je je pense que c'est le nez quelque chose où je sais que le palais divin, ça se dit, l'oreille absolue, ça se dit. Ou l'oreille musicale, mais bon, heu, c'est moins voilà, heu
Ouais. Ouais, avoir les zmuc musical, c'est plus c'est plus connu.